Bạn ơi, dạo này á, buổi tối của mình á gần như là bị cái điện thoại nó nuốt trọn luôn á, nằm lên giường á là tay với ngay cái điện thoại nha, bảo là chỉ xem 5 đến 10 phút cho vui thôi á, mà cuối cùng lại nhìn đồng hồ đã hơn 1, 2 giờ sáng rồi đó. Ban ngày á thì mình than mệt, than thiếu ngủ nha, nhưng mà cứ đến tối là lặp lại y chang, nên là mình cảm giác mình biết rõ là cái thói quen nó hông tốt á, nhưng mà vẫn không có dứt ra được. Nhiều hôm á, sáng dậy mắt nó cay xè, người uể oải nè, đầu óc thì quay cuồng á. Mình cứ tự hỏi là "Ờ, tại sao lại chỉ là đặt cái điện thoại xuống thôi mà nó khó vậy ta?" Mình muốn ngủ sớm, muốn ngủ sâu nhưng mà cái cảm giác lướt thêm tí nữa xem nốt cái này á, thì nó cứ kéo mình lại á. Mỗi lần như vậy á hì mình thấy thoải mái tạm thời thôi nhưng mà cũng vừa thấy tội lỗi và bất lực với chính mình á, nên là hôm nay mình muốn kể cho bạn nghe để hiểu rõ hơn á, mình đang dùng điện thoại buổi tối như thế nào á, chuyện ngủ nghỉ của mình bị ảnh hưởng ra sao, và hy vọng bạn có cho mình một số lời khuyên để thay đổi, được không?
À, thế hả? Ừm. Ừm. Ừm, rồi. Mình hiểu qua cái vấn đề mà bạn đang gặp phải rồi là bạn dùng điện thoại nhiều quá dẫn đến cái việc, mà, ờ, chiếm quá nhiều thời gian rồi cũng không ngủ ngon được nữa. Thế thì không biết trước khi mà đưa cho bạn một vài cái lời khuyên ấy, thì mình sẽ hỏi bạn một vài câu để làm rõ cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Không biết là thông thường buổi tối thì bạn hay dùng điện thoại để làm gì là chính này? Ví dụ là bạn, à, làm việc này, bạn, à, lướt mạng xã hội hay là bạn, ờ, đọc tin tức, bạn coi video?
Thật ra á là gần như là tất cả những thứ bạn vừa kể luôn. <laughs> Đầu tiên á là <laughs> mình mở mạng xã hội nha, rồi chỉ định xem vài tin cho vui thôi nhưng mà cứ kéo xuống là lại có cái mới hết, video này tới video khác. Xem chán quá thì mình cũng chuyển sang đọc tin tức nè, đặc biệt là mấy cái tin giật gân nha, đọc xong á thì đầu óc đầy ắp thông tin nha, cuốn vô chuyện xã hội của người ta. Xong rồi thỉnh thoảng á, thì mình cũng, ờ, mở YouTube lên, xem, ơ, những cái, ơ, video chia sẻ cuộc sống của người ta, rồi, ờ, lại lạc qua mấy cái video đề xuất á, toàn là những cái thứ nó không cần thiết á, nhưng mà rất là cuốn, có hôm mệt mỏi á thì mình lại mở trò chơi lên nhẹ nhẹ cho chơi để đầu óc nó bớt nghĩ linh tinh á, nhưng mà chơi xong thì nó cũng tỉnh hơn á, càng khó ngủ á bạn.
<laughs> À. Ừm. Ồ, cuốn, đúng không? <laughs> Ừm. Ừm. À, rồi, hiểu rồi. Đấy, nói chung là cái điện thoại nó tạo nó có những cái, ơ, kiểu, đề xuất này, rồi có những cái thuật toán khiến cho bản thân và không thể nào dừng lại được, đúng không? Rồi. Thế thì không biết là khi mà dùng điện thoại á thì bạn, ờ, thường dùng tới mấy giờ? Rồi mấy giờ bạn đi ngủ? Rồi mấy giờ bạn thức dậy nà?
Đúng rồi. <chuckles> Nếu mà nói cái lịch ngủ lý tưởng của mình á thì chắc khoảng, ơ 11:00 là nên ngủ á, sáng 6:30-7:00 dậy là vừa. Nhưng mà thực tế thì khác hẳn nha, tầm, ờ, 10:30-11:00 là mình đã lên giường, tưởng là đã ngủ nhưng mà việc đầu tiên mình nằm là lướt điện thoại nè, mình hay, ơ, tự cho phép bản thân á là 11:30 là tắt điện thoại nhưng mà 11:30 á hả, nghĩ á, thôi đến 12:00 nữa cho tròn, và thường á là mình kéo đến tận 1:00 có khi là 2:00 sáng mới chịu đặt cái điện thoại xuống á. Buổi sáng á báo thức nó reo lúc 7:00 á, thì mình đã không có ngủ đủ giấc rồi á. Thế mà phản xạ đầu tiên của mình là vẫn cầm cái điện thoại nha, lên xem thông báo nè, lướt thêm tí, rồi ngày mới bắt đầu bằng một cái đầu óc nó mệt mỏi chứ nó hông có tỉnh táo gì hết á. Mình thấy rõ là cái giờ giấc sinh hoạt nó bị đảo lộn chỉ vì cái điện thoại. Nhưng mà nếu tối hông có cầm nó thì mình thấy nó trống trải, nó khó chịu lắm á, như thiếu cái gì đó trước cái ngủ vậy á bạn.
<laughs> À. À. Thế hả? <laughs> À. Ừm. Rồi, hiểu rồi. Thế thì không biết là, ờ, trong cái giấc ngủ buổi tối của bạn đấy thì bạn có, ơ, gặp những cái vấn đề như thế nào hông? Ví dụ như là khó ngủ này, ngủ không có sâu hay là tỉnh giữa đêm không?
Đầu tiên á là khó ngủ, sau khi tắt điện thoại á thì não mình cũng còn quay cuồng với những cái hình ảnh, thông tin vừa xem á bạn, những cái câu chuyện vưa mới vừa xem, càng nghĩ thì nó lại càng tỉnh, nằm xoay qua xoay lại mãi mới hông ngủ được á. Khi ngủ á nha, thì mình thấy mình ngủ hông có được sâu, chỉ cần tiếng tin nhắn hay là thông báo, hoặc là ánh sáng màn hình loé lên á là mình dễ tỉnh lắm, mà vì thường để điện thoại ngay cạnh gối á, nên là, ừ, cứ là cái thứ gọi mình dậy giữa đêm luôn á. Có hôm mình tỉnh lúc 3:00-4:00 sáng á, thay vì cố ngủ lại á thì mình lại cầm cái điện thoại lên rồi lướt thêm tí cho buồn ngủ, nhưng mà kết quả lướt xong á mình tỉnh hơn luôn.
À. Rồi, vậy là cũng gặp cái tình trạng là bị tỉnh giữa đêm rồi ngủ cũng không có sâu giấc nữa. Thế thì không biết là, ừm, trước khi mà đi ngủ nha, thì bạn có, ờ, có cái thói quen ví dụ là, ừm, bạn có hay để điện thoại trên giường không, rồi cái môi trường ngủ của bạn thì nó có lý tưởng không?
Đúng rồi. Mình thường để điện thoại ngay trên giường luôn á bạn, sát đầu hoặc là sát gối á, kiểu như là, với tay á là chạm tới được rồi. Phòng mình á thì tắt đèn trần á nhưng mà hay bật đèn màn hình điện thoại sáng chói trong bóng tối vậy đó. Mình biết như vậy nó cũng hại mắt á, nhưng mà cảm giác nó cũng đã đã <laughs> khi mà nằm cuộn trong chăn với lại cái màn hình sáng á. Thì trước khi ngủ mình cũng hổng có cái gì gọi là thư giãn khác á, cũng hông có đọc sách hay cũng hông có gì hết trơn á, chỉ là nằm và lướt thôi à.
À, hiểu rồi. Ừm. <chuckles> À. Ừm. Ừm. Rồi, thì qua những cái vấn đề mà bạn chia sẻ thì mình cũng hiểu được cái vấn đề mà bạn đang gặp phải rồi đây. Thế bạn cũng đừng có quá lo lắng nhá. Tại vì cái tình trạng này cũng rất là nhiều người gặp phải thôi, đặc biệt là trong cái thời gian trong cái thời đại công nghệ số này thì <sniffs> đặc biệt là người trẻ nha, rất là dễ gặp phải cái tình trạng mà để cái những cái thiết bị di động nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của bản thân, khiến cho bản thân cái sức khỏe đi xuống rất là nhiều. Thế thì đầu khiên thì, ừm, bạn cũng nên có một cái thứ ừm, nên có một cái thói quen nữa rất là ừm, bớt sử dụng điện thoại lại. Ừ, bạn nói là bạn có thể dùng điện thoại để làm việc này, dùng điện thoại để, <sniffs> ừm, x xem mạng xã hội này, đọc tin tức này thì bạn có thể thay điện thoại bằng những cái khác. Ví dụ như là bạn có thể cập nhật, ờ, kiến thức thông qua việc đọc sách, có thể là, ờ, trò chuyện cùng với mọi người hoặc là đơn giản là bạn có thể là, à, thay vì xem tin tức ở trên điện thoại thì bạn nên xem trên ti vi. Ờ, mặc dù là nó cũng cùng một cái thiết bị thôi, nhưng mà ti vi thì cái cái cách, ừm, nó khiến cho mình gây nghiện thì đỡ hơn, nó sẽ không có khiến cho mình mình gây nghiện bằng điện thoại. Tại vì nếu mà bạn xem tin tức bằng điện thoại thì bạn rất là dễ dẫn đến cái tình trạng là sau khi xem tin tức xong bạn đi lướt những cái mạng xã hội khác nhưng mà ti vi thì khác, ờ, ti vi nó sẽ mang cái cảm giác là vẫn đạt được tin tức nhưng mà nó không khiến cho bản thân gây nghiện, tại vì nó không có những cái đề xuất giống như điện thoại. Đấy, thành ra là nên đổi, ơ, những cái thiết bị, à, sử dụng này, đổi những cái hoạt động, à, đọc sách và trò chuyện cùng với bạn bè này. Ngoài ra thì bạn có thể là nè, ờ, cân bằng cái khung giờ, ờ, cố định khi mà bạn sử dụng điện thoại, nghĩa là bạn chỉ đặt ra giới hạn là 1 ngày bạn chỉ sử dụng tầm khoảng, ờ, vài tiếng để làm việc, để lướt mạng xã hội thôi. Ừm, ví dụ như là ba ờ, 5 tiếng để làm việc này, hoặc là 2 tiếng để lướt mạng xã hội này, để cập nhật tin tức này, đấy, nên đặt cho bản thân cái giá cố định thay vì không đặt một cái giờ giấc nào đấy thì rất dễ đến cái tình trạng mà bạn xài điện thoại vô tội vạ. Không biết là bạn thấy cách này như thế nào?
<sniffs> À, vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi đó. Mình thích cái ý tưởng mà, ờ, đọc sách với lại, ờ, kiểu như là, à, trước giờ á mình toàn bảo là không có thời gian đọc sách <laughs> hay là xem ti vi như bạn nói á, thay thế, ơ, thiết bị điện tử, điện thoại bằng ti vi á. Thật ra á là cái thời gian đó là mình dành hết cho điện thoại mất tiêu rồi á, nên là mình rất là thích cái gợi ý này của bạn luôn á. Chắc là ngày mai á, mình sẽ thử, ờ, trước khi ngủ mình sẽ đọc sách, rồi, ờ, giảm cái lướt điện thoại lại để mà xem ti vi, xem là, ờ, giấc ngủ của mình nó có hiệu quả cải thiện hơn ha.
<laughs> Ừm. Ừm. Đấy, ừm, đúng rồi. Ngoài ra thì, ờ, bạn có thể là thay đổi cái môi trường ngủ một tí, ví dụ như là trước khi đi ngủ ấy thì bạn để xa cái điện thoại ra, có thể là đẩy hẳn vào một phòng khác hoặc là cất vào trong tủ quần áo này, tắt thông báo, đấy.
À, vậy hả? Ơ, nhưng mà để hẳn phòng khác thì mình, <laughs> ờ, cài báo giấc á, buổi sáng á, hông biết phải như nào á bạn?
À! Ừ, có nhiều cách để ta cài báo thức mà. Bạn có thể là mua một cái đồng hồ báo thức về, <laughs> mua một cái ừ, mua một cái đồng hồ cơ về cài báo thức, đấy. Thậm chí là cái đồng hồ cơ á, tiếng của nó còn ngang, nó còn dễ đánh thức bạn hơn là cái tiếng điện thoại rất là nhiều. Ừ, đấy những cái tiếng điện thoại á, báo thức mà như báo không báo thức vậy. Có đôi lúc mà, kiểu, dậy muộn xong, ờ, cứ nhớ là hôm qua báo thức rồi dậy sáng thì dậy muộn, xong rồi, ờ, nhìn theo cứ tưởng là hôm qua cài báo thức rồi, nhưng mà thực ra cái tiếng báo thức ở điện thoại nó không bao giờ bằng cái tiếng đồng hồ cơ được. <laughs> Nên là tốt nhất là để trên đầu giường, rồi để điện thoại vào những phòng ban khác, thì khi mà khuất tầm mắt của bạn ấy, thì bạn không bị táy máy tay chân, <laughs> cũng không có nhớ đến cái điện thoại nữa thì chắc chắn nà bạn sẽ ngủ hơn. Ngoài ra thì cái môi trường ngủ ấy, nó cũng phải, ơ, nên lý tưởng một tí. Ví dụ như là, ờ, chăn ga gối nệm thì cũng sạch sẽ này, rồi mềm mại này, rồi ở trong phòng thì, ờ, nhiệt độ cũng, ơ, mát mẻ, ổn định để giúp cho bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn.
À, hay ha, <laughs> cái này mình chưa nghĩ tới luôn. <laughs> Ồ, hay đó. Ồ, vậy á hả? <laughs> Trời ơi, mình thích cái ý mà để cái điện thoại ở xa ra rồi mua một cái đồng hồ, ờ, về cài báo thức ghê luôn á. Tại vì cái này mình cũng chưa có nghĩ tới luôn nha. Chắc là mình cũng phải dẹp cái thói quen mà ôm điện thoại lúc ngủ để nó xa ra cho nó bớt tiện tay luôn á. Tại vì á, nếu mà có cài báo thức ở điện thoại nha, là sáng dậy nó reo á là mình cũng tắt thôi à. <laughs> Kiểu như là, thói quen á, tắt tắt xong rồi cứ tắt thôi, mình, kiểu, mình biết là nó reng cái giờ đó rồi mình tắt. Trời ơi, cái ý này là rất là phù hợp với mình luôn á, mình thích cực kỳ luôn á.
<laughs> Ờ. Ừm. Đấy, đúng rồi. <laughs> Ừm, đấy. Ngoài ra thì, ờ, bạn có thể là trước khi mà đi ngủ ấy, bạn có thể làm một vài cái hoạt động giúp cho bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn để có một buổi tối ngon hơn. Ví dụ như là bạn có thể uống 1 cốc sữa nóng không đường này, hoặc là bạn có thể ngâm chân này. Đấy là những cái mà tác động vào cái cơ thể, giúp cho bạn, à, dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, rồi thoải mái hơn, ờm, để có một cái giấc ngủ chất lượng. Ngoài ra thì bạn nên ờ, nếu mà khó quá thì có thể là tìm một vài cái, a, ừm, công cụ hỗ trợ để theo dõi cái tiến bộ ờ, cái hoạt động hàng ngày của bạn này. Ví dụ như là, ừm, những cái, ờ, thời những cái app mà thời gian biểu này, ừm, người ta ghi có ở trong đấy nó có cái, ờm, cái cái báo thức ấy, ừ, báo thức, ờ, báo thức giúp cho bạn có thể là, phân biệt được cái giờ nào để làm việc này, giờ nào để ăn uống này, giờ nào nghỉ ngơi này. Đấy, ừm, khi mà có những cái công cụ theo dõi hoạt động hàng ngày thì bạn cũng dễ dàng kiểm soát được, có một cái nhìn bao quát hơn về những cái hoạt động hàng ngày của bạn để xem là cái thói quen nào cần duy trì, cái thói quen nào cần bỏ đi.
À! Trời ơi! Nghe bạn nói là mình thấy cái việc thay đổi nó không còn quá kinh khủng như mình tưởng á nha, quan trọng á là mình kiên trì từng chút một ha. Nghe bạn phân tích xong á, mình cũng thấy mọi thứ nó rõ ràng và nó dễ thở hơn hẳn á. Thì trước giờ á mình cứ tự trách là mình thiếu ý chí á, nhưng mà giờ mình hiểu là cái điện thoại và môi trường xung quanh á, cũng đang hợp sức kéo mình thức khuya á. Nếu như mà biết cách giới hạn dần thay đổi hoạt động thư giãn, sắp xếp lại môi trường ngủ và dùng công cụ hỗ trợ như bạn gợi ý á, thì chắc cái chuyện giảm thời gian dùng điện thoại buổi tối là hoàn toàn có thể làm được ha bạn? Nên là mình sẽ thử những cái gợi ý của bạn luôn.
<laughs> Ừm. Ừm. Ừm, đấy. Ngoài ra Ừm, đấy ngoài ra thì mình có một cái cách nữa mà mình có thể là gợi ý cho bạn, à, không biết có phải là một cái cách đưa nhưng mà nó cũng là một cái thói quen đi, mà mình nghĩ là bạn nên thử đó là viết nhật ký vào buổi tối trước khi đi ngủ. Đấy, <sniffs> thì khi mà viết nhật ký vào buổi tối á, thì nó mà, ờ, đầu tiên là nó rất khá là nhàm chán thôi, nhưng mà sau này bạn sẽ thấy nó rất là thú vị. Thì ví dụ nhất ký nó vừa giúp cho bạn có thể tổng hợp được là, ờ, hôm nay bạn đã làm được những gì này, ngày mai bạn muốn làm những gì, giúp cho bạn có thể nắm bắt được tình hình này. Rồi cũng khi mà viết nhật ký nó cũng giảm cái thời gian mà bạn sử dụng điện thoại xuống. Rồi viết nhật ký cũng sẽ giúp cho bạn, ờ, ngủ ngon hơn nữa tại vì bạn đã tống hết những cái suy nghĩ của bạn ở trong đầu ra ngoài sách vở rồi, thì lúc đấy là bạn sẽ có một cái đầu nó trống rỗng, ơ, nó thoải mái hơn rất là nhiều để có thể đi vào giấc ngủ ngon hơn.
À! Trời ơi! Lâu lắm rồi mình mới nghe lại có một người mà khuyên mình nên viết nhật ký á, tại vì hồi nhỏ mình cũng hay viết lắm, nhưng mà bỏ mất cái thói quen đó rồi. Cảm ơn bạn đã nhắc mình lại cái thói quen lúc nhỏ mình hay làm nha, mình thích cái ý tưởng này cực kỳ luôn. Cũng cảm ơn bạn đã lắng nghe và rất kiên nhẫn đưa ra cho mình nhiều cái gợi ý nó chân thành như vậy luôn á, mình cảm thấy nhẹ lòng hơn rất là nhiều.
<laughs> Ừm. Ừm, rồi. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều nha.